Écoute, heu, j'ai, heu, mon téléphone, heu, qui est sur la table de nuit. Alors, c'est pas forcément une bonne idée, mais, heu, en fait, je m'en sers en réveil et je mets plusieurs, heu, alarmes, en fait. Je mets, au cas où, tu sais? Ouais. J'en mets une, heu, j'en mets une à 6:00. Tu vas me prendre pour une folle, mais, bon, je pense que je suis pas la seule à faire ça. En fait, j'aime j'en mets une à 6:00, heu et je l'éteins et je sais que je peux me me rendormir 1/2 heure, tu vois? Parce je me lève à six heures et demi et pendant ce temps-là, il y a le téléphone qui pa qui le téléphone, le café qui qui passe et mmh et puis, voilà, quoi. Mais, heu, c'est vrai qu'après, heu, j'en mets j'en mets une pour après 6:30 tu sais, au cas où.
Ouais. Bah, oui. Ouais, ouais. D'accord. On sait jamais. Ouais. Ouais. On a encore s oui, oui, non, on est beaucoup. Au cas où. Ouais, il y a eu un voilà tu t'es res tu es trop endormie ou quoi? Oui, c'est ça peut. Au cas où.
Ouais. Ouais, voilà, qu'il aurait une panne de réveil ou autre. Donc, heu, c'est vrai que, heu, en fait, heu, sur mon téléphone, enfin, comme la plupart, j'imagine, heu, je par exemple, mon réveil de 6:30, je peux faire une, hem, une répétition, heu, toutes les 5 minutes. Donc, heu, donc, voilà, après, si, heu, je suis pas réveillée, ben, à 6:35, il va resonner, 6:40. Donc, heu, bon, voilà, quoi. Du coup, heu
Oui, oui, oui. Mmh mh. Au moins, tu es su tu assures le tu assures tes arrières. C'est vrai que ça peut être pratique, surtout quand on a un travail salarié, hein. Est-ce que tu vois une différence?
N ouais, voilà, c'est ça. Ouais et c'est vrai, qu'après, j'ai, mmh, j'ai une alarme qui est pas forcément, heu, agréable à l'oreille. Mais, parce que, tu sais, c'est c'est super agréable de se réveiller, parfois, heu, avec, heu, une musique douce, heu, je sais pas, heu, des chants d'oiseaux, heu, ouais, mais, j'ai j'ai un peu peur que ça ne me suffise pas. Donc, heu, donc, voilà, du coup, je, mmh
Ouais, ça te force à sortir. Le chant des oiseaux, oui. <laughs> Ouais, ouais, ouais. Vaut mieux une grosse alarme nucléaire, heu, avec une <laughs>
ouais, enfin, bon, heu, quand même pas. Parce qu'après, mes chats dorment avec moi. Donc, faut pas non plus que qu'ils aient peur, hein. Mais, heu, mais, c'est vrai que je mets, heu, quelque chose d'un peu, heu, d'un peu punchy, heu, que j'aime pas forcément. Mais, bon, heu, au moins, heu, ça me tire quand même de ça me c'est en fait, c'est c'est pas très agréable. Donc, du coup, tu as très vite envie de l'éteindre et de te lever, quoi. <laughs>
<laughs> Oui, c'est sûr. Un peu dynamique, ouais. De la torpeur, ouais. Oui, ah, c'est clair et tu as remarqué une différence, justement, sur la façon dont tu dors, ou tu gères le sommeil, heu, selon la les saisons, par exemple?